Kayınvalide ve kayınpederle ilişkin nasıl şekillendi, anlatır mısın?
Eee, ya, aslında <chuckles> eee, bunu, eee, o zaman evlendiğim yaştayken hiç düşünmemiştim. Yani, düşünmemiştim derken önemsememiştim s diye söyleyeyim. Eee, bana göre, "Eşimin anne, babası evet, tanıyacağım ama, eee, birbirimizden uzak yaşayacağız." Bu şekilde düşünüyordum.
Hımm, anladım.
Hı hı. Eee, daha s Hı hı. Daha sonrasında, eee, ben, hani, öyle de oldu gerçekten. Yani, ilk tanıştığımızda, eee, evet, tanıştım. Eee, aileler tanışmasında, ya, zaten ilk tanıştım. E, açıkçası, emm, eee, biraz, eee, benim yaşadığım şehre göre farklılardı, yani, ben, eee, Sakaryalıyım, eşim Antalyalı. Eee, çok kültür olarak da fark vardı. Eee, ilk başta "Acaba ayak uydurabilir miyim?" diye çok düşündüm. Ama bunları dediğim gibi, önemsemiyordum, sadece eşime bakıyordum. Eşimle anlaşabilecek miyim? <chuckles>
Ama? Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Doğru, doğru bir şey aslında. Bu arada ha eee, ilk tanıştığınız andan itibaren ilişkiniz nasıl ilerledi? Biraz anlatır mısın?
Hı hı. Hı hı, yani, ilk tanıştığımızda dediğim gibi, aile tanışmasıydı zaten öncesinde hiç tanışmamıştım. Daha çok eşimle ilerliyordum. Yani, eşimin telefonundan denk gelirsek buluştuğumuz bir zaman, eee, eğer, hani, "Babama seslenmek ister misin?" diyordu ama, eee, böyle, eee, tabii ki, eee Ya, evleneceğim kişi aslında o, öyle düşünüyorsun ama o an, "baba" falan diyememiştim. Çok ilginç, değişik gelmişti, yani, bana. Eee, kırmamak için de kabul etmiştim ama şu anki aklım olsa asla konuşmam. <chuckles> Çün
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Hıı, nasıl konuşmazsın? Hani, şey telefon üzerinden mi konuşmazsın yoksa baba mı demezdin?
Yok, telefon üzerinden konuşmam, yani, çünkü hiç daha yüz yüze konuşmamışız ve kesin, eee, bir, hani, söz olmamış, nişan olmamış, bunlar benim için önemli adımlar. Onu demek istedim.
Hımm. Hımm. Anladım. Anladım. Yani, böyle, dışarıda görüştüğünüz zaman mı, işte, konuşurken bir anda uzatıp, işte, "Sen de konuş." mu diyordu eşin? O zaman.
Yani, evet, eşim öyle bir, yani, şaşırdım açıkçası. Daha önce hiç öyle bir şey söylememişti. "Bir arkadaşım yanımda, bir arkadaşım yanımda." diyerek, eee, atlatıyordu, yani. Abisiyle de konuştuğu oluyordu, ablasıyla da ama o gün artık, eee, demek ki aklına mı koydu? Yani, ben Ya da benden bahsetti demek ki rahat bir şekilde verdi. "Yanımda da Rana var." dedi. Onu düşündüm. Yani, demek ki aradaki fark oydu, o diğer buluşmalarımızdan, eee, önceki.
Hımm. Anladım. Hımm. Tabii. Tabii, aksi takdirde Rana kim demeleri lazımdı. Onun açıklamasını yapacağını duyardın ama direkt sana verdiğine göre, evet, daha önceden konuşulmuş. Peki, emm, nasıl hissettin ilk konuştuğun zaman?
Yani. <chuckles> Evet. Ya, o an, işte, dediğim gibi çok zorlandım. Yani, "baba" diyemiyorum, ııı, veya ra kendimi rahat bir şekilde hissedemiyorum. Yani, aslında o anda, eee, eee, söyledim, ya, "keşke böyle bir şey yapmasaydın" dedim ama "onlar seni biliyor" dedi. Ya, tamam onlar beni biliyor olabilir ama birbirimizi öyle tanımıyoruz, yani. Belki benim o andaki konuşmamdan be benden kötü önyargı yapacaklar. "Ya, baksana, hani, eee, daha hiç tanışmıyor, etmiyoruz telefona çıktı." Yani, böyle, düşünsün istemem, ki böyle birisi o değilim.
Hı hı. Hıı. Hıı. Tabii ki. Peki, kayınpederinle o şekilde ilk defa konuştun. Emm, kayınvalidenle nasıl ilerledi?
Evet. Kayınvalidem şöyle ilerledi. O d eee, değişik bir konu. Çünkü bu, emm, annemin, ay, işte, eşimin 2'nci annesi. Eee, ve, eee, farklı bir konumda, aslında eşim küçükken annesi vefat etmiş, eee, ve babası hemen evlenmiş, yani, a çok ara vermemiş. 5-6 ay gibi bir ara vermiş. Ailede kimse, eee, kimse dediğim, yani, eşim ve 4, yani 5 kardeşler hiçbiri anne dememişler. Yani, bunu kendilerine söylemişler. Hatta eşim en küçükleri onu i ya, tembihlemişler kesinlikle "anne" demeyeceksin diye. Eee
Hı. Hı hı. A, anladım. Hıı. Ne diyorlarmış peki?
"Yenge" diyorlar, "abla" diyorlar, yani, evet, hı hı, yani, 2 erkek var eşim ve onlar "abla" diyorlar ama şeyler a eee, ablaları "yenge" diyor. Eee, bu şekilde, yani, o o da çok farklı çünkü hiç kimse "anne" dememiş. Ben anne demem mi gerekiyor veya, eee, tamamen, böyle, bir ilişki kuramadıkları için, eee, yani, önemli değil demek istemiyorum ama, eee, hani, eşimin çok, ııı, önems yani, beni daha çok babasıyla ilgili daha çok yakınlaştırdı yani 2'nci annesiyle değil.
Ha, yenge, abla. Tamam. Hı hı. Hıı, anladım. Hıı. Anladım. Peki, şimdi, emm, hâlâ anne mi diyorsun eşinin babasına? Ay, eşinin annesine, eee, hâlâ anne mi diyorsun yoksa sen de daha sonrasında değiştin mi, onlar gibi anne demiyor musun?
Eee, yani Yani, ban beni eşim zorlamadı bu konuda ama, şey dedi, yani, demek ki bu, ımm, üzüldüğü bir konu olduğunu düşünerek veya kafasına demek ki daha sonradan taktı. Yani, şu şekilde dedi "hiçbirimiz anne demiyoruz. Eee, öyle olduğu için dedi, hiçbir yeğenim, eee, anneanne veya babaanne demiyor. Eee, ama, dedi, sen nasıl karar verirsen, nasıl ilerlemek istiyorsan o şekilde ilerle, dedi. Ve ben de, eee, anne demeyi tercih ettim. <chuckles> Ve o şekilde devam ediyor. Çok mutlu oluyor. Yani o da gerçekten, içten "kızım" diyor.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Peki Hımm. <smacks lips> Peki şey, emm, anne dediğin, işte, eşinin annesinin başka çocuğu var mıydı yoksa onun kendi çocuğu, öz çocuğu olmadan mı açıkçası? Yani, o 5 tane kardeşe mi bakıyordu?
Hı hı. Evet 5 tane kardeşi evlenmiş. Daha önce bir evliliği olmuş ama orada da çocuğu olmamış. Daha sonra babamla ikinci evliliği yapmış. Eee, babamın da 5 tane çocuğu olduğu için kesinlikle ablamlar da is yani kardeş istemiyoruz demişler o dönemde. Eee, aslında, yani, annemin hiç çocuğu yok.
Hep öyle mi oldu? Hımm, anladım. Hımm. Anladım. Peki, yani şimdi muhtemelen onun için çok duygusal olmuştur. Çünkü daha önce evlendiği eşinin çocukları ona hiç anne dememiş. Daha önce de kızı ya da oğlu olmadığı için senin ilk defa anne demen muhtemelen onda farklı bir yer edinmene sebebiyet vermiştir, diye düşünüyorum. O yüzden belki birazcık daha fazla seviyor olabilir. Peki eşinin başka bir, emm, kardeşi var mı evlenmiş
Evet. Hı hı. Evet. Yani
bu şekilde? Yani evliliği olan başka bir, imm, <tsk> kayınvalide mi derler diğerleri? Tek sen mi anne diyorsun, onu merak ettim.
Hı hı. Yani şöyle, emm, yani, z eee, benden tabii yaş yaş büyükler. Yani eşim de en küçük olduğu için ablaları evlenmişler ama, eee, yani 3 tane enişte var. Eee, 3 enişte de yani yaşı büyük. Yani bunlar, emm, <giggles> kayınpederime baba da demiyorlardı, koca diyorlardı mesela. <chuckles> O da çok ilginç geliyordu bana. Yani ilişki Evet, ilişkim böyle şekillenirken, böyle gözlemliyorum acaba i onlar ne diyorlar, onlar nasıl davranıyorlar falan ama sonradan baktım ki demek ki s ben kendim karar vereceğim yani buna. Bu şekilde ilerleyecek çünkü hayatım boyunca.
Hıı. A! Hı hı. Hıı. İlginçmiş gerçekten. Hı hı. Evet. Bir yandan da çok daha sağlıklı bir aslında, emm, kayın ailesiyle Güzel bir ilişki kurmuşsun eşinin ailesiyle daha başlangıçta. Çünkü belki çekiniyor olsaydın, konuşmamayı tercih etseydin telefonda birazcık soğuk olarak nitelendirilebilirdin ama, hani, o cana yakınlığını göstermiş olmuşsun. Bir yandan da başta da s "baba, anne" diye söylemen de onların gönlünü de fetih etmene sebebiyet vermiş anladığım kadarıyla. Peki, senin ailen, eee, nasıl yaklaştı? Bazen çünkü anneler, babalar, eee, eşinin annesine, babasına, "anne, baba" demene alınabiliyorlar. Sizin tarafınızda böyle bir şey oldu mu hiç?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yo, bizim tarafımızda böyle bir şey olmadı. Tek <chuckles> zorlandığım ikisi aynı zamandayken tabii ki ikisine, "anne" demek, böyle, çok farklı oluyor, yani, veya aynı anda ikisi, "baba" fal o farklı oluyor ama benim annemin de hoşuna gidiyor, yani. Eee, hani, uzak bir uzak bir yere gelin gidiyorum. Yani, tabii ki ilk başta, eee, annemlere daha yakın ol evlendim ama daha sonradan onların tarafına geçtik. Ama bu ilişkimiz hoşuna gidiyor, yani, benim orada mutlu olduğum, onlara ait hisset Yani, ona onu yansıttığımı düşünüyorum. Eee, gerçekten de öyle oldu. Yani, biz belli bir süre, eee, 3 yıl kadar ayrı yani, kendimiz eşimle, eee, İstanbul'da yaşadık. Emm, bu dönemde ilişkim, emm, sadece telefonda Tabii ki evlendik, yani o aşamaları geçtik. Eee, "Nasılsınız, iyi misin?" işte, öyle bu şekilde oluyordu. Çünkü, eee, herkes kendi telaşında, onlardan uzağım. Belki senede 3-4 kere görüyorum. Çok fazla bir, eee çok farklı bir ilişkimiz vardı. Yani s telefonla oluyordu.
Hı hı. <chuckles> Evet, doğru. Hımm. A! Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hımm. Peki, böyle, aranızda şimdi fazla görüşmüyormuşsunuz ama ha hiç, böyle, sınır koyma, beklenti ya da anlaşmazlık yaşadığınız bir durum oluştu mu? Böyle bir hikâyen var mı? Ya da yanlış anlaşılma da olabilir. Belki yanlış anlaşılmalar da yaşanılabilir.
Hı hı. Yani, şöyle Hı hı. Eee, evet, aslında şöyle yani biz, eee, 3 sene boyunca İstanbul'u ayrı bir şekilde yaşadık ama daha sonrasında, eee, yaşanan, işte, şartlardan, olumlusuz şeylerden dolayı, eee, onların memleketine, alt katına taşındık. Emm, burada sınır koyma biraz zor oldu. Çünkü, eee, babası, emm, biraz yaşlı ve istiyor ki hep onlarla beraber yemek yiyelim. Yani, ya yaşından dolayı diye düşünüyorum çünkü tek kalmak istemiyor. Yani, bütün çocukları yanında olsun istiyor. Eee, bu da benim alışık olduğum bir şey değil.
Hı hı. Hıı. Hıı. Tabii. Hıı. Muhtemelen. Doğrudur, muhtemelen. <chuckles> He, anladım. Yani, birazcık orada bir sınır koyma gereksinimi hissettin ama karşı tarafı da kırmak istemiyorsun. Çünkü yalnız kalmaktan belki rahatsız duyu rahatsızlık duyuyor diye. Hani, hem bir yandan vicdanen onlarla yeme ihtiyacı hissediyorsun ama bir yandan da alışkın olduğun bir düzen var ve onu da devam ettirmek istiyorsun. Peki, nasıl bir çözüm buldun bu konuda?
Evet. Hı hı. Evet. Yani, şöyle oldu: Mesela, emm, 2 örnek vermem gerekirse, eee, aaa, annem hep aradığında mesela bir komşu geldi. İşte, "Hani, bizim köyden şu akrabamız var ya, o geldi, hadi, yukarı çık." İşte, yani, belki istemiyorum. İlk başlarda, eee, bunu bir zorunluluk gibi hissediyordum çünkü, işte, evin geliniyim, gitmem gerekiyor. Ya zaten, eee, çalışınca bu sıkıntı olmuyor evde değilken ama evdeysem diyordum ki "Ya, ne olacak? Hani, biraz bir gözükeyim ki" Çünkü onun yanında arıyor, "Hadi, gel sen de." Benim aşağıda olduğum belli. Kötü bir durumda kalıyordum açıkçası ve bu beni, eee, kötü etkiliyordu. Eee, diğer konuyu örnek verecek olursam mesela Ramazan ayında. Yani, istiyor ki iftarı da beraber yapalım, sahuru da beraber yapalım ama, eee, biliyorsun, yani, sahurda uykudan uyanıyoruz, rahat olmak istiyoruz veya o gün belki hiç yemek yemeden, ııı, oru oruç tutacağım. Öyle bir sınır koydum. Dedim ki, "Sahurda ben evde olacağım ama iftarda sizde olurum." <chuckles> Kırmak istemedim yani. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Anladım. Doğru. Aynen. Hıı. Anladım. <chuckles> Hı hı. Eee, anladım. Tabii. Tabii. Yani, belki <chuckles> belki o pijamalarla gözükmek istememiş olabilirsin, yataktan çıktığın, böyle, pijamalı hâlinle. Hani, beraber vakit geçirmek istememiş olabilirsin. Bunlar çok normal şeyler. Kesinlikle de katılıyorum sana. Orada güzel bir sınır koymuşsun kesinlikle. Peki, emm, yani, belki kültürel farklılıklardan bas başta bahsetmiştin. Hani, farklı şehirlerdeymişsiniz. Uzak yerlerdeymişsiniz normalde. Peki, bu kültürel farklılıklar ilişkilerinizde bir etkisi oldu mu? Bunlarla alakalı bir şey yaşadın mı?
Yani, evet. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, kültürel olarak tabii ki, hani, emm, çok bir aşırı aşırı bir farklılık olmadı. Hepsine ayak uydurmaya çalıştım. Zaten beraber yaşıyoruz, hani, yani, şey, eee, yakınız, eee, bana gösteriyorlar. "Yani, bizim bu bölgemizde bu şekilde olur." Mesela yazları, eee, yaylaya çıkmaları var. Yani yaylaya çıkıyorlar. Aslında bu, hani, göçebe hayat gibi değil ama, eee, o, ııı, Antalya'nın sıcağından kaçmak için buldukları bir yöntem. Orada da evleri var. Mesela bu bana
Hı hı. Evet. A. Evet. Öyle öyle bir şey varmış. Ama yayla evleri, böyle, bahçeli falan çok güzel oluyor diye biliyorum.
Hı hı.
Değil mi? Hani, piknik falan yapılabilecek ya da oradaki ağaçlardan meyve falan topluyorlar genelde yaylala yaylaya gidenler.
Gerçek ya Gerçekten, evet, gerçekten öyle çünkü yayladaki evlerini öyle bir düzenlemişler ki, yani, eee, her ağaçtan bir tane var. Elma, şeftali, nar, kiraz, eee, yani o kadar güzel bir bahçeleri var. Aslında, eee, gittiğimiz zaman o, ııı, Antalya'nın yoğunluğundan çıkıp oradaki o hava, temiz hava çok iyi geliyor bize ama, eee, çok alışık olmadığım da bir şey. Çünkü ben şehir hayatında hep büyüdüm. Eee, hep istiyorlar ki onlar yayladayken yan yanlarına gidelim. Tabii ki çalışıyoruz, her zaman gidemeyiz veya "Bir pazarımızı birlikte geçirelim." diyordum artık eşime. Yani, o da ama alışık olduğu için o da kendini oraya atmak istiyor. Bu farklılıklar, eee, bazen zorluyordu.
Hı hı. Çok tatlı. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Kesinlikle, çok iyi gelir. Hımm. Anladım. Tabii. Hıı. Tabii. Bir de, emm, belki oraya alışık değilsen sıkılıyorsundur yani ağaçtan meyve topla, ye nereye kadar? Belki şehir hayatındaki o boş zamanını daha farklı daha sevdiğin bir şeyle belki doldurmak istiyorsundur.
Hı hı. <chuckles> Aslında, eee, beni zorlayan hayvanlar yani he uçan her hayvandan korktuğum için, eee, orası da
Hımm. Orada da, eee, çok fazla uçan kaçan hayvan vardır. Tamam anlaşıldı. Peki, eee, peki akşamları çok rahat oluyordur ama diye düşünüyorum. Hani şey, eee, üzerine yorganla falan yatmak gerekebiliyor sanırım oradaki soğuk yüzünden. Yayladaki serinlik yüzünden.
Evet. <chuckles> <chuckles> Ya. Evet, yani, hıı, hı hı, eee, Antalya'da, eee, gece klima yo yoksa uyuyamıyorsunuz. Eee, klima da sizi rahatsız ediyor ama oraya gittiğimizde öyle bir değişim oluyor ki hatta böyle, eee, eşya hazırlarken bile şey yapıyorum kışlıklardan böyle uzun kollu pijamalarımı falan buluyorum. <chuckles> Çünkü yani dediğin gibi orası, eee, a geceleyin çok bir soğuk yani aşırı soğuk oluyor. Eee, yani çok, eee, tabii ki soba yakacak kadar olmuyor ama kalın şeyler üzerimize almamız gerekiyor. Eşimin bir de, eee, küçüklükten beri yaptığı bir şey çardakta uyuma gibi bir şeyi bile var. Eee, onu kırmak istemiyorum böyle yıldızları izlemek <chuckles> romantiklik. Yok, bana göre değil diyorum yani o kadar uçan şeyin arasında. O yüzden kendimi direkt, eee, eve atıyorum. <chuckles>
Doğrudur. Hı hı. <giggles> Doğrudur. Hı hı. Tabii. A! <chuckles> <giggles> O, güzel oluyordur. <chuckles> A. tabii. Anladım. Ya çok, eee, güzel şeyler anlattın bir de çok sıcak ve güzel bir aile ilişkiniz varmış yani bu anlattığın şeylerden. Gerçekten hani, eee, insanın içini ısıtan bir hikâyeydi senden dinlediğim. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
Teşekkür ederim. Hı hı. Evet. Evet. Ben teşekkür ederim. Ben de öyle.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.